Yang dari ininya ya. Maksudnya dari sisi, eee, teknologinya sendiri ya.
Betul, betul banget. Iya terus sama ini mungkin, eee, pernah gak sih Mbak, Mbak kalau pas, eee, chat gitu terus jadi salah paham gitu?
Oi, itu mah sering <laughs>
Nah, iya kan itu salah satu bentuk yang apa ya?
Heeh, oh iya, iya itu kalo itu setuju aku. Maksudnya kan kalau tadi aku setuju juga ya terkait dengan keamanan data tapi kalau misalnya itu nggak terkait langsung dengan kita berkomunikasi ya, ya maksudnya itu secara keseluruhan itu emang rawan nggak cuman komunikasi aja ya dengan ya kita kan juga kadang kalau saya sendiri kadang ngerjain garapan juga di handphone, nyimpen file juga di handphone, nah itu sudah ye s ya mau gimana ya mau bilang rawan ya rawan itu. Tapi memang yang tahu tantangan tadi, eee, bikin salah paham wah itu
Heeh. Eee. Heeh. Kita. Mhm. Betul. Mhm. Betul. Mhm, bener. Salah paham.
ah sering itu bahasa bahasa ketikan kemudian m
Wah. Iya.
itu itu juga. Kadang juga sinyal ya m walaupun bisa at bisa langsung ngobrol gini tuh kadang ada yang part-part yang kepotong. <laughs>
Nah, bener. Sinyal n nah kepotong. Justru yang penting malah kepotong, wah itu bahaya banget sih itu. Oh.
Nah itu, heeh, jadinya orang kan salah tangkep ya.
Bener, bener banget, aduh aku mana sering banget juga lagi ngalamin kayak gitu Mbak, kayak baru apa namanya, mmm, misal dari segi ketikan ya, kayak aku nyampaiinnya tuh dengan nada yang, s eee, seru gitu yang yang biasa aja gitu dia nerimanya kayak nadanya e dibilang aku cuek banget aku jutek terus kayak waduh, padahal dari cuman segi apa ya <sucks teeth> salah salah baca aja. Bener waduh itu ah. <tsk> PR banget sih itu menurut aku. Tapi untungnya sekarang ada VN itu juga kan jadi kalau pas lagi ngadepin orang yang salah paham gitu langsung aku VN, "Maksud aku tuh nadanya kayak gini loh," gitu.
Mhm. <laughs> Mmm. <chuckles> Tulisan bisa bernada ya. Lucu juga ya. <chuckles> Yang di kita itu 2 kali kerja tapi ya, ya emang bener itu, itu tantangan emang. Eee, kalau bab-bab ini ya bab literasi ya istilahnya tulisan itu memang aduh rawan. Saya nggak mau bahas hal-hal yang, eee, istilahnya penting ya, yang penting itu lewat tulisan nggak mau.
Iya. Bener. Mhm mhm. Apa tuh? Heeh.

Heeh, dan le fleksibel, kan. Jadi misalnya teman-teman yang bawa mobil misalkan, gitu. Eee, dia cep dia kan pengen chatting juga gitu ya, kepingin komunikasi. Tapi ya karena bawa mobil kemudian ini ya, sepatah-sepatah se seininya dia buka itulah tampak voice note, "Entar ya aku aku lagi di jalan," kayak, gitu. Ini aku tulip gini kayak aku sampein begini begini. Udah nanti nggak tau jawabnya kapan gitu yang temen-temen ngerespon kapan, ya, nggak tau <chuckles> dia udah nyampain lewat voice note, itu wah itu.
Hmm. Hmm. Mmm. Heeh. Eee, i Heeh. Iya, heeh heeh. Bener bener. Iya mempersingkat, eee, kerja dia lah jadinya nggak nggak ribet gitu. Karena kan nyetir nggak bisa sambil ngetik itu tadi ya, Mbak.
Iya. Heeh. Ya, mungkin ada beberapa yang milih telepon, ya. Tapi mungkin kalau dia kepingin apa ke save ininya, eee, keperluannya dia lebih pada milih voice note, sih.
Hmm. Bener. Betul, terus kalau telepon kan kayak, eee, nggak fleksibel. Maksudnya kayak, eee, kadang kita bisa telepon, partner bicara kita nggak bisa telepon gitu kan.
Iya betul. Dan juga kalau misalnya di kendaraan itu, juga, telepon kan juga butuh effort ya, butuh fokus butuh ini.
Mhm. Kalau voi hmm? Bener bener banget. Ya, mending voice note, sih kalau lagi di jalan gitu sih, Mbak.
Heeh. Ya ya, sebaiknya emang nggak nggak WA-an ya, istilahnya nggak nggak nggak kontakan, cuman emang nggak ada ada hal-hal yang, eee, ka kayaknya butuh cepet ini gitu, biar nggak lupa juga, ya paling simpel sih, voice note, ya, eee, le eee, bisa bisa panjang kemudian juga, eee, waktu, ya waktu yang ini kan fleksibel waktunya. Orang orang nggak langsung janjian, kita nggak janjian, kan, bisa jawab kapan pun bisa, itu.
Iya, betul. <chuckles> Mmm. Hmm. Bener. Hmm. Betul betul banget. Heeh. Betul betul banget. Terus kalau menurut, Mbak, nih kayak, eee, berkembangnya teknologi komunikasi sekarang nih menurut, Mbak, mmm, membantu dalam mempererat hubungan nggak sih, Mbak, dengan teman atau keluarga, gitu? Atau justru sebaliknya nih?

Oh iya iya iya, tau tau tau tau, iya, heeh.
Heeh, jadinya, ngomong mmm, in maunya ini ya, maunya gratis tapi "Hei, hei!" Gitu kan "apa? Kenapa?" Biar gak dapet, <chuckles> nggak kena pulsa cuman 3 detik, 3 detik-an doang.
<laughs> Eee, bener. <laughs> Iya iya. Nah itu kan, eee, berbeda banget ya, Mbak, kalau dibandingin sama sekarang ya, sekarang udah serba gampang gini ya, Mbak, ya kayak ada WhatsApp, Telegram, semua-semua, ah mudah banget ya, Mbak, sekarang?
Betul, iya. Bisa liat orang lagi ya, bisa liat orangnya lagi ya. <chuckles>
Betul bisa telepon, bisa video call bisa apa ya, voice note juga bisa, video note juga bisa sekarang, wah, <tsk> udah canggih sekarang Mbak, wah.
Mhm. Heeh. Iya bener bener, ini temen saya tuh, <clears throat> ini ya, lagi kena sakit lah penglihatannya pengelihatannya nggak bisa, jadi mulai berkurang pengelihatannya. Nah itu ternyata tetep bisa kontak ya, istilahnya kontak ya dengan kita berkomunikasi tuh ya lewat dari teknologi itu. Heeh, de ya, seb lebih pada voice note ya.
Mmm. Oh iya. Kenapa tuh? Mhm mhm. Mmm. Telepon? Oh iya iya, oke oke, iya ngebantu banget ya, Mbak, ya, ada opsi lain gitu, ya kalau misalnya kesulitan chat bisa voice note nggak bisa voice note bisa telepon, kurang puas telepon, bisa video call gitu ya, Mbak? <chuckles>
Hmm, mhm. Iya, hmm, jadi kebutuhan ya Kak. Misalnya orang tua ya, kalau orang tua itu kalau nggak video call nggak ini, nggak marem, jadi nggak lega gitu loh, hmm.
Hmm. Iya, kurang puas ya? Bener bener banget, ya. Mhm.
Tapi kalau yang anak-anak muda Nggak tahu ya, lebih kepada apa ya, ko soalnya, eee, ada beberapa temen tuh lebih suka voice note <chuckles> lebih suka, jadi dia <laughs> malas nulis.
Hmm? Oh iya, karena Eee, oh, oke oke oke. Oh, dapat dipahami dapat dipahami. <laughs>
<laughs>
Karena apa ya, kalau voice note kan ya kita tinggal ngomong aja udah nggak perlu, eee, ngetik satu-satu, aduh pegel gitu tangannya ya?

Halo halo selamat malam.
Halo malam gimana kabarnya? Mmm.
Iya. Alhamdulillah kabar baik Mbak. Mbaknya apa kabar?
Heeh. Alhamdulillah sehat walafiat Insya Allah. <laughs> Ya yang penting itu ya. <laughs> Nggak bisa online nanti kalau kita nggak sehat ini.
Waduh seneng dengernya saya. Betul. <chuckles> Bener bener banget. Malam ini, mmm, kita mau ngobrolin apa nih Mbak enaknya Mbak?
Nah ini teknologi mengubah cara komunikasi ya sehari-hari. Mbaknya dulu deh, i eee, punya pandangan apa nih teknologi mengubah komunikasi.
Oke. Mmm. Mmm. Mmm, ya menurut aku, ya bener banget itu pernyataannya kayak eee, karena apa ya kalau dibandingin deng dengan jaman dahulu gitu ya. Eee, komuni
Waduh ini, eee, saya purba nih jaman dahulu. <chuckles>
Waduh, iya maksudnya yang, t eee, sebelum teknologi seberkembang sekarang gitu kan, dulu kan masih jaman apa ya wartel atau warung telepon gitu ya Mbak ya.
Waduh ini, anu ini, bukan gen Z ini.
Waduh <chuckles> enggak enggak enggak enggak <chuckles> jadi ya, wartel itu kan kayak apa ya, biayanya cukup mahal ya Mbak ya kayak dan nggak di semua tempat ada gitu kan. Mhm. Betul betul
<chuckles> <chuckles> Iya. Effort, dan Effort itu ha harus dateng dulu.
Iya terus berkembang lagi ke SMS. SMS tuh kan kayak, eee, perkatanya dihargain gitu kadang iya nge ngetik iya, ngetiknya disingkat-singkat biar lebih murah gitu gak sih Mbak dulu?
Ya, <laughs> kebatas terbatas ininya. <chuckles> Jangan-jangan ini se semasa ini ya kalau dulu tuh ada namanya nge-jam, ya, pernah nggak nge-jam?
Mmm. Waduh. Mmm. Belum pernah lagi Mbak. <laughs>
Nge-jam itu, eee, 3 detik nggak kena pulsa.

Oh iya, karena rawan banget sih buat jadi salah paham, terus jadi ah iya sih, lebih baik telepon kalau memang nggak bisa ketemu ya.
Iya. Iya. Betul, kalau ada hal-hal yang memang harus, eee, apa ya harus face to face, itu memang, ya harus di-effort-kan, harus diupayakan untuk face to face, karena buat ya itu tadi loh, ada ada gestur-gestur kalau, eee, lewat media itu kan kita nggak na nggak kelihatan ya.
Mhm. Bener. Oh iya, bener bener bener bener. Setuju setuju. Karena kalau, eee, apa ya, ketemu langsung tuh kayak, eee, emosionalnya juga lebih dapet.
Dapet. Betul. Pemahamannya pun enak gitu da dan apa ya, tektok-tektokkannya gitu ya istilahnya kalau mau, mmm, apa, nyambung atau mau nggak setuju atau apa itu kan bisa langsung ini gitu loh, eee, bisa gampang gitu.
Betul. Mhm. Bener. I enggak kehalang sinyal, enggak kehalang kayak, <sucks teeth> eee, delay-delay gitu-gitu ya, buffering gitu.
Ya kan kalau misalnya e gampang aja ni ya kalau misalkan orang saya ada, pengalaman rapat ya, rapat online dengan rapat offline beda.
Mhm. Beda banget. Iya setuju.
Tektokkannya beda. Misalnya anggaplah orang 5, orang 5 kalau onine harus gantian ngomong.
Mhm. Bener bener. Bener.
Tapi kalau misalnya misalnya langsung offline saling potong bisa. <laughs>
Iya, lebih enak gitu ya, nggak ada iya bener, heeh. Kalau, eee walaupun bisa secara online juga bisa motong-motong cuman kan jadi ada sesi sesi hening dulu nggak sih Mbak, kayak berapa detik gitu kayak
Langsung nyambung, gitu loh. Iya, heeh. <chuckles> Apa lagi kalau jauhan ya, kalau jauhan itu kan e jadinya kayak ada buffer-nya ya.
Aduh. Bener, bener banget. Ya, ya walaupun udah mhm, walaupun teknologi udah maju, tapi tetep nggak bisa menggantikan komunikasi langsung gitu sih menurut aku.
Entah ngomong apa gitu. Bisa. Ya enggak bisa memang, orang kita manusia kan juga manusia sosial ya, yang kadang butuh ketemu temen, kebutuh langsung, bentu butuh apa ya, eee, betu butuh ya itulah, eee, keakraban, ngomong itu kok ini. Itu tuh tuh tuh yang nggak nggak bisa didapat kalau lewat online kayak gitu.
Mhm. Mhm. Benar. Setuju banget sih Mbak. Wah, ya ya seru banget nih topik malam ini ya Mbak ya, kayak hmm, mmm.
Ya. Gini aja ya, kita pinter-pinter menempatkan, ini aja sih ya, kepentingannya kapan, untuk apa gitu kita pakai teknologinya itu.
<chuckles> Bener bener banget, lebih bijak lah ya kita makenya. Mhm.
Cuma kalau emang untuk kedekatan, keakraban, emang enaknya ketemu langsung. Heeh.
Bener, lebih dapet emosionalnya, lebih dapet bisa baca gerakan tangannya, gerakan badannya, gitu kan. Kayak <sucks teeth> Iya.
Eee, yes makasih ya.
Iya, selamat malam.